Ah, les génériques de films. Heu, je pense, hem, il y avait peut-être les les dessins animés, heu, à l'époque, hem, <tsk> ah, mmh, heu, je j'essaie de réfléchir. Bah oui, tous les douc tous les enfin quand j'étais petite, heu, j'écou je regardais tout, heu, tout ce qui est, heu, princesse Disney et cetera, le Roi Lion, enfin voilà, tous les tous les Disney, je pense que ça, c'est vraiment des que ce soit les génériques ou même les musiques à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose que je pense qui re qui reste en tête, heu, parce que i tout est fait pour que les pour que la musique nous reste en tête, hein. C'est supe c'est super bien étudié. <chuckles>
Ouais. Ouais. Oui. Hein hein. Oui. Oui, oui, oui, c'est vrai qu'en en gé en général, les les les génériques, heu, bah, ils nous marquent tout le temps. Que qu'on aime ou pas, de toute façon, ils nous marquent tout le temps.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement avec, heu, le petite, heu, l'intro au début, heu, du du p du producteur aussi qui le «ta ta», tu v tu vois? Avec les tambours et cetera. Ça aussi, je pense que ça nous marque. <chuckles> Non, non, non et hem, mouais, mais je pense que, ouais, il y a b il y a du plein il doit y avoir plein de plein de séries, plein de plein de dessins animés qui m'ont qui m'ont beaucoup marquée, je pense. Parce que, ouais, j'étais vraiment, heu, surtout que j'a j'adorais Dis l'univers Disney, enfin. Mes parents m'avaient déjà emmenée plusieurs fois à Disneyland Paris et heu, pareil, dans Disneyland Paris, il y a tu sais, il y a les musiques dans les attractions, les trucs comme ça, enfin, c'était donc, heu
Ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais. <chuckles> Oui. Ouais. <gasps> Ouais. Ouais. C'est magnifique, hein, Disneyland Paris, hein? Ouais, c'est c'est un rêve éveillé en quelque sorte.
Ah ouais, <blows air> c'est enfin C'est ça exactement. Quand on arrive, il y a ce c'est l'impression d'avoir des paillettes <chuckles> qui qui volent. Enfin, comparé aux autres, heu, z parcs d'attractions, je trouve qu'il y a beaucoup plus de magie. Après, ils ont un budget, heu, énorme, hein, parce que
Ouais. Ouais, XXL, ouais, mmh.
voilà, Disneylan Disney, heu, c'est un, mmh, enfin, c'est un géant de de l'entertainment, de du divertissement, mmh.
Ouais, ouais. Puis il est c'est un parc aussi qui est au centre de l'Europe. Donc heu, forcément, voilà quoi, heu, il attire énormément de, bah, de touristes, heu, pas seulement français, mais aussi beaucoup d'étrangers, hein, qui viennent, heu, mmh.
Ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est c'est c'est in c'est in c'est c'est incroyable, en fait, heu, mais oui, du coup, j'ai j'aimais bien cet univers et heu et je connaissais, je pense, toutes les musiques, que ce soit, heu, Aladin, Le Roi Lion, heu, la Blanche Neige et 7 Nains ou, tu vois? Les trucs comme ça, enfin. Voilà, c'était, heu, puis je puis je pense que quand c'est rattaché à des souvenirs un peu d'enfance, ça reste encore plus dans la mémoire que, mmh, contrairement à ce j'écoute aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire?
Mmh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mais tout à fait. Mouais. Mmh mh et est-ce que tu, heu, es déjà allée, heu
Enfin
à Disneyland, heu, à Noël?